Evet, bakıyorum. Eee, hijyenik olup olmaması benim için önemli. Mesela Rus salatası yapmak için doğranmış sebze, dondurulmuş sebze satılıyor ama birkaç kez denemiştim, işte, havucun <chuckles> kirli yerlerini de doğrayıp koymuşlar. O pek içime sinmiyor Ama mesela enginar, eee, normal tazesini alıp ayıklayıp, ııı, o kadar miktar, ııı, yapmam gerektiğinde daha pahalıya almak durumunda kalıyorum. Dondurulmuş aldığımda hem pratik, hemen kızgın yağa tavaya atı atıveriyorum ve çok sevdiğim bir şey enginar. Eee, o o tür o Seçebiliyorum yani. Eee, sebzede de ayıklanmış bakla dondurulmuş mesela. Bunları böyle ya da bezelye. Bunlar, hani, daha temiz çıktığı için ve hazır bulunduğu için buzlukta her zaman benim işime geliyor bunları kullanmak.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hıı. Yani Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Yani, iii, sebzenin durumuna göre biraz, hani, ne kadar temiz olup olmadığına, hani, ne kadar temiz göründüğüne daha doğrusu dikkat ettiğini söyledin. Hı hı. A, evet, o da o o da önemli. Doğru. Yani, ııı, da genel olarak bir bakıyorsun, hani, iii, içine siniyor mu, sinmiyor mu? Peki, iii, şu fikrini değiştiriyor mu? Mesela bu dondurulmuş, eee, k sebze alırken veya meyve alırken mesela tat olarak, ııı, daha iyi gelmediğini düşündüğün bir sebze oldu mu, normal sebzeye göre?
Hı hı. Evet. Ya da güzel işlenmiş mi? Güzel işlenmiş mi paketlenmeden önce? Güzel paketlenmiş mi? Evet, evet. Hı hı. Evet. Mutlaka. B ben belki o konuda çok katı fikirliyim. Bir şey buzluğa girdi mi zaten tadı değişir. <chuckles> Yani, ya, bunu et ve balık et, balık ve tavuk için demiyorum d eee, şey, taze gıdalar için, yani sebzeler özellikle. Dondurulmuş şu meyve asla. Yani meyve benim için taze alınıp gelmeli. <chuckles> Dondurulmaya gerek yok. Şöyle olabilir: Mesela
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hıı. Mesela bu orman meyveleri olan, mesela, o bu paket i paket satılıyor. Mesela bunları yoğurtla mesela karıştırmak, hani, i iyi fikir olabilir. Bunları hiç almıyor musun peki?
Hı hı. Görüyorum. Hı hı. Onları da almıyorum. Eee, onların da tadı değişiyor. Yani, bir buzluk, buz dondurucu kokusu oradaki nemin s eee, üzerinde oluşan, ııı, buharın suyun kokusu değişmiş oluyor. Eee, denedim, denemedim değil, denedim. Hoşuma gitmedi ve almıyorum onları. Eee, ııı, baş Taze alıp biraz daha pahalıya taze alıp ta taze tüketmeyi tercih ediyorum çilek, frambuaz, işte, orman meyvesi aran ııı, o o tür şeyleri, yaban mersini, eee, gibi şeyleri
Hımm. Hımm. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı.

Eee, ben böyle, vita e ke nasıl beslenmeliyiz, <chuckles> hani, hangi vitaminimiz eksik olabilir, <chuckles> hangi gıdayı almalıyız diye sıraya koyarım, hafta içi yaptığım şeyleri. Eee, böyle, arada kan değerlerim düştüğünde, ciğer alırım. Eee, hazır, fileto kesilmiş, kasabım çok güzel, onu, ııı, sunuyor. Hem on orada doğratabildiysem doğratırım, doğratamadıysam, hafif dondurulmuşsa ere eğer çok kolay, böyle, makasla da keserek, <chuckles> onu doğrayabilirsin. Onu, hemen şey bu arada ailede, seveninin olması gerekiyor. Her herkes ciğer sevmiyor, ama benim <chuckles> çocuğum sever mesela. Onu hemen un
Hı hı. Hı hı. Hımm. A, güzel, güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. Güzel, onu nasıl yaparsın? Mesela, biraz anlatabilir misin? Böyle, soğanlı mı yaparsın?
Hemen. Evet, çok, bolca soğan doğruyorum. Eee, biraz ince, ince, ııı, şey jülyen şeklinde, ondan sonra, <clears throat> eee, şey, soğanı hafif kavuruyorum. Eee, ciğeri de bir tarafta, un, un, kimyon, karabiberle, hemen, bir harmanlıyorum sevdiğim baharatlarla. Sonra üzerine, onu da atıyorum, hepsi ikisini birlikte pişiriyorum ve sıcak, sıcak, yemeyi tercih ediyorum. Yanında da, mutlaka pilav olur. Pilav da zaten çok hızlı pişen bir şey. Ciğere başlamadan önce, pilavı pişirmişimdir. Yani o artık demleniyordur. Ciğeri de hızlıca pişirip, ikisini birlikte, gerekirse yanında domates, eee, gibi, işte, salata <chuckles> da olabilir. O, bizim
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hımm. Yani, bir denge oluşturmaya çalışıyorsun aslında. Hani, hızlı, hızlı, olu hızlı olması önemli, senin için de, hani, böyle durumlarda ama bir şekilde, işte, karbonhidrat mesela, eee, pilavdan geliyor. Eee, ciğer, hani, belki protein olabilir. Eee, diğer, mesela, sebzelerde, eee, diğer vitaminler için, mesela, bir şekilde denge oluşturmaya çalışıyorsun aslında, hani anladığım kadarıyla. Hıı. Güzel güzel. He he. Peki
hızlı yemeklerimizden. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Soğan, domates,. Evet. Evet. Hı hı. Yani, bunu sebzelerle de yapabilirim. Kuşkonmaz, kabak, işte ne varsa, onları, işte, havuç böyle, eee, kereviz sapı, <chuckles> ne varsa, onları, böyle, hemen, tavada, böyle, karışık pişirip, eee, başka bir şeyle eş başka bir şey eşliğinde, yiyebilirim hız
Hımm. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Peki, peki, bu yemek yeni yemek tariflerini, yani pratik yemek tariflerini öğrenirken, eee, iii, mesela sosyal medyadan, veya işte ne bileyim, YouTube'dan falan baktığın oluyor mu, böyle videolara?